هو آه عندك حق في الجزئية دي، بس في ميزة في الأكل. اللي هو ف الأسعار متغيّرة لكن شهريًا يعني فاهم قصدي؟ يعني مثلًا إيه وفي مستلزمات أساسية في الأكل، آه الحاجات الفرعية ممكن تتغيّر بشكل أسبوعي أو يومي كمان، لكن الحاجات الأساسية زي اللحمة، زي الخضار، زي الحاجات دي أو أسماك، الدواجن، الحاجات دي بيبقى ليها إيه يعني مثلًا إيه لو أنت دخلت على بورصة الفراخ مثلًا، هتلاقي اللي هم دايمًا بيحطّوا لك السعر المتوقع آآ جديد، تم ويقول لك إمتى هيتغيّر. لكن أغلب الناس ما بتعملش كده، أغلب الناس ما تعرفش أصلًا الموضوع اللي فيه بورصة للدواجن أو اللحوم. فما بتعرفش تضبط ميزانية الأكل من سبب كده، لكن أنت مثلًا لو بصّيت مثلًا بشكل أسبوعي مثلًا على بورصة الدواجن، هتعرف إن السعر هيطلع، فتعرف تضبط ميزانية الشهر الجاي أو الكام يوم الجايين فاهم قصدي؟ لكن
إمم. ممكن يحصل أي حاجة تخلّي ال يعني تخلّي المتابعة للبورصة مش مش أحسن حاجة، مش حَل. وعايز اقول لك أنت كده مُنظّم عني برضه في الحتة دي، أنت يمكن فعلًا آآ تقدر إن أنت تنظّم الأكل الشهري بتاعك، أنا باكل يوميًا عن طريق النِفس مثلًا، اللي هو أنا لما باعوز بابقي نفسي في حاجة آه باكلها، فبالاقي إن الدنيا معايا مش أحسن حاجة خالص، لو هاستمر على موضوع إن أنا آكُل في البيت كل يوم، و والحاجات اللي أنا عامل حسابي لأ، بالاقي نفَسي لأ، نِفسي ما راحتش للحاجات اللي أنا جايبها.
إمم بت
لأ لازم أجيب كل حاجة من برّه، لازم أغيّر يا إما هازهق.
فاهم قصدك.

آه وجهة نظر حلوة جدًا.
والفراخ برضه نفس الموضوع. إن هي لسه ما غير المجمدة إطلاقًا يعني حتى الفاهيتا بتاع.
عندك حق يعني. آه، فهمت قصدك. قصدك إن م أغلب المنتجات الأكل مثلًا اللي تت هتشتريها في اليوم، بيبقى سعر لو هتشتريها بسعر ثابت كل شهر، هتفقد جزء كبير من فايدتها ليك وطعمها والجودة بتاعتها.
ده حقيقي، في حل بقى عايز أقول لك إن هو أحسن حاجة، يعني كل حاجة بيبقى ليها الدورة بتاعتها، يعني ليها الوقت بتاعها المخصص وبتبوظ مثلًا، فالواحد لو عرف الدورة دي كل شيء هيصرف فيه فلوسه
صح؟ إمم. إمم.